Iya, heeh.
Nah, yang lain responnya gimana pas dengerin temen Kakak yang satu mau interview?
E responnya mereka masih ingin menikmati, eee, keseloannya ketika menunggu wisuda sih, Kak, jadi emang heeh, jadi emang yang lain tuh kayak masih, "Ah, aku besok aja deh, buat kerjanya, entar dulu deh entar dulu deh." Jadi emang dari mereka tuh emang belum pengen bekerja dulu, masih mau nunggu wisuda dulu, gitu loh, Kak.
Mmm? Ah, dan mungkin karena baru selesai ngerjain skripsi ya, jadi, "Ah udah deh, santai aja dulu masih baru berkutat banget kemarin belajarnya karena skripsi, jadi mau nyantai," gitu ya. Tapi, Kak, kira-kira nih, mmm, apa sih yang memotivasi Kakak karena kok pengen banget gitu kerja cepet-cepet, ya walaupun belum wisuda?
Mhm mhm, bener. <chuckles> Iya, lagi. <chuckles> Iya.